Oo, alam mo yung, um, na yung nararamdaman na parang lum ah, para kang nabuhus binubuhusan ng malamig na tubig?
Oo nga. Oo. A ang sakin talaga kas ah, sige, ikwento ko sayo yung nangyari kaya ganit ganun yung expression ko. Um, dati kasi nakaaway ko yung ano, parang sister-in-law ko, as in talagang oo, as in talagang pisikal na ano talaga. First time first time yung nangyari sa buhay ko, na may nangya may nakaaway, ay
Mm. Mm, mm. Grabe. Hala. Mm.
Oo, talaga first time yun na may nakaaway talaga ako na ano yung nag-s na halos nagsan sabu yung halos patayin ko n Diyos ko Lord! Ayo kaya ayokong balikan yun. Kasi parang, ah, ang may may energy sa katawan mo na, nanginginig ka, kasi lalo pa nung point na talagang, parang halos
Mm. Mm. Du. Oo. Mm. Galit na galit talaga.